อา ใช่เลยค่ะ ใด ๆ ก็คือเราก็ต้องปรับตัวเนาะ เรา เรา ก็ต้องปรับตัวให้เท่ากับคัน ทันสมัย ทันเทคโนโลยีในอนาคต ใช่ไหมคะ อืม ก็วันนี้ขอบคุณมากที่มาแชร์ประสบการณ์กันนะคะ มันสนุกมากเลย แล้วก็ได้คิด ตามไปด้วยค่ะ ดีมาก ๆ เลย
ใน ในอนาคตข้างหน้า อะไร เงี้ย ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ๆ เราเห็นด้วยทุกอย่างอะค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ ก็ขอบคุณเหมือนกันที่มีโอกาสได้แชร์ในมุม ของ ของคุณเหมือนกัน ร เราคงมีโอกาสได้แชร์หลาย ๆ เรื่องกันอีกนะคะ
ค่ะ ๆ ได้เลยค่ะ ๆ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ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
ค่ะ สวัสดี